Aku ada sih ya, Kak, eee, sekarang kualami ya, eee, tapi itu, eee, awalnya sih dari berbagai penampilan, dari outfit dari outfit sih pokoknya, bukan dari, eee, yang lainnya. Jadi dulu mungkin aku, eee, ya seperti yang lainnya tidak memakai jilbab gitu kan, terus akhirannya, eee, masuklah ke memakai jilbab dan warna hitam, itu prosesnya lama juga tuh. Nah, dari
Mhm. Iya. Mhm mhm. Iya. Hmm, pasti ada a ini kan, apa, eee, hal yang menginspirasi gitu kan?
Pertimbangan. Heeh, ada pertimbangan juga gitu untuk masuk dari yang gak pakai, terus kepakai gitu kan, eee, itu tuh pertimbangan, "Aduh aku pasti nggak bisa ini, nggak bisa itu," gitu kan. Tapi tapi aku ambil aja akhirannya. Nah
Mhm, mhm. Iya, heeh. Mhm, iya.
eee, yang paling favorit itu adalah pakaian sekarang, Kak.
Oh, oke berarti dari, ada tahapan baru lagi nih. <chuckles> Heeh heeh.
Ada ada. <laughs> Aku sekarang pakai niqab, Kak, gitu, heeh. Jadi wak
Oke, siap terus gimana tuh kisahnya?
waktu itu 2019 aku umroh ya kan, umroh. Nah, di situ ada, eee, apa sih namanya, laskar ya, askar askar kalau nggak salah. Askar wanita dengan niqab hitam-hitam kan, Kak. Terus aku pikir, "Ih keren banget nih orang," gitu ya, eee, si askar ini dengan, eee, baju, eee, apa sih namanya, namanya baju, eee, niqab dan, apa, pakaian yang besar gitu kan menutupi semua, eee, bentuk tubuh ya, itu. "Bagus" aku bilang gitu. Jadi kayak kayak pede gitu lah, Kak, kalau aku memakai ini pasti pede gitu lah Kak. Gitu, Kak, ceritanya tuh, tapi prosesnya agak lumayan sih dari, eee, 2019 itu aku baru make, eee, pas Covid Covid. Ji heeh, momen. Nah, itu, jadi jadi, eee, perubahannya itu tidak terlihat kan, Kak. Jadi seolah-olah aku mau pakai masker tapi dengan, eee, niqab gitu kan heeh, gitu. Jadi, eee, orang juga pas berubah gitu, "Ah biasa aja deh, memang itu perlu gitu kan." Padahal aku tuh ingin berubah dengan, eee, memakai bah apa, eee, pakaian seperti itu gitu kan. Jubah warna item, serba item lah gitu kan. Terus bahannya juga bahan yang enak lah yang, waktu itu aku beli di baju jadinya tuh pertama beli itu di Tanah Abang, Kak.
Ya, mhm. Mhm mhm, iya. Oh, oke. Heeh. Ya, eh. Iya. Oke. Mhm mhm mhm. Oh, 2020 pas momennya ya, pada pakai masker ya. <laughs> Iya, heeh. Iya sekalian, heeh heeh. <laughs> Heeh heeh, heeh. Mhm mhm.

Sebenarnya ini mau mau diceritain cuman panjang ya Kak ceritanya <laughs> nanti kalau kita ketemu, heeh, nanti kalau kita ketemu kita cerita gitu kan atau, eee, di-next pembicaraan yang lain itu sebetulnya ba lucu banget sampai saya kejedot, apa sih kejedot kaca waktu itu, waktu awal pakai. <laughs>
<laughs> Potong aja. <laughs> Ah hah, mhm mhm. Oh itu karena, heeh, karena apa nih, eee, salah paham atau gimana nih? <chuckles>
Awal pakai, salah make, <laughs> heeh, gitu, ah, lucu pokoknya gitu, heeh, cerita yang lucu.
Oh salah make ya Tuhan <laughs> salah make bajunya jadi akhirnya kayak apa, keinjek apa gimana gitu kah?
Iya bukan jadi nutup mata salah kan salah, harus ada yang kebuka gitu loh Kak, lucu pokoknya lah kalo ceritain, <laughs> heeh, kenapa tuh? Oh kejedot, gitu loh Kak, eee, pokoknya kenapa saya pakai baju ini, eee, jadi jadi apa ya, eee, pandangan, eee, kaum lelaki gitu kan kita bisa jadi bisa, eee, enggak enggak enggak kelihatanlah gitu intinya juga dulu kan kita juga jadi, malu kalau mau ngelihat, ah, cowok cowok ganteng gitu kan. <laughs>
Oh, oh gitu jadi mata ketutup matanya ya lucu ya akhirnya ya <laughs> iya iya iya, heeh, oke. Mhm. Oh iya ya karena pakaiannya udah tidak memungkinkan untuk itu jadi kita apa namanya Kakak jadi menahan ini ya menahan diri juga ya kan. <chuckles>
Iyalah, heeh, jadi lebih nunduk gitu loh Kak. Iya, betul. Heeh, betul banyak ini banget pengaruh pengaruhnya banyak sekali Kak, gitu dari pakaian ini <sniffs> siap.
Iya oke oke, ya memang membutuhkan kesiapan juga ya karena kan banyak perubahan yang terjadi. Oke terima kasih banyak, ceritanya menarik ya, sukses selalu ya, siap makasih <chuckles> oke.
Iya betul, iya iya iya, sama-sama banyak Kak mudah-mudahan kita ketemu lagi ya <laughs> ngobrol <chuckles> oke dah.